จุดเริ่มต้นมันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยค่ะได้ไปอยู่ที่แบบ ทำงานที่ต่างประเทศนะคะ แบบว่าเป็นสัญญา 1 ปี แต่ว่าก็ไปกันเป็นแก๊ง ไปกันเป็นหมู่คณะค่ะ ไม่ได้ไปคนเดียวค่ะ แล้วก็ ใช่ แต่ด้วยความที่แบบคนทำกับข้าวเก่งอย่างเราอะเนาะ ก็คือ <chuckles> ก็ไม่ ไม่ ไม่ ไม่อาสาค่ะ เราก็รู้ว่าศักยภาพของเรามีเท่าไหนเนาะ เราก็ไม่ฝืนค่ะ เราก็อาศัยแบบว่าเป็น เป็นคน ลูก อือ ลูกมือก็ไม่ได้ค่ะ เราก็
อ๋อ อือ ๆ ๆ กลับก็ยังดีนะ เออ <chuckles> อืม ลูกมือ ล้างจาน อา ๆ ล้างจานเก็บของ <chuckles>
อา รู้ดี ถูกต้องค่ะ <laughs> เราก็ เราก็แบบว่าไพ ออกเงินค่ะ ไพ แบบว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาเงินทิ้งไว้ให้เพื่อนเลยว่า อา เราขอฝากท้องไว้ที่เขานะ แล้วก็มีอีกหน้าที่หนึ่งก็คือไปล้างจานกับเพื่อนอีกคนที่ทำไม่เป็นด้วยกันนั่นแหละค่ะ ก็
<chuckles> เออ อา อืม <chuckles> อา ก็คือแสดงว่ามีคนที่ทำกับข้าวอร่อยไปด้วยใช่ไหมคะ?
<chuckles> หมายถึงอร่อยจริง ๆ อะนะคะ ใช่ค่ะ <chuckles> มี ๆ ๆ
อะฮะ เออ ก็ยกให้เป็นหน้าที่คนนั้นไป
ใช่ค่ะ มี Dae Jang-geum อยู่ 2 คนใหญ่ ๆ ก็คือ แต่แบบว่า อืม คือจะบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยจะเรียกเป็น Dae Jang-geum ก็ไม่ได้ เขาเรียกว่ามือตำดีกว่าค่ะ เพราะว่าคนเนี้ย ถ้าเป็นคนเนี้ยจะได้กินแต่ส้มตำทุกวันเลยค่ะ ไม่มีเมนูอื่นเลย ซึ่งแบบพอมันกินทุกวันน่ะมันก็เบื่อเนาะ ใช่ค่ะ อือฮึ
อืม อ๋อ อา อืม อา ๆ ๆ เขาตำเก่ง อา จ้ะ เออ ๆ ๆ เออ เหมือนเขาถนัดแบบอาหารแน แนวส้มตำมากกว่า ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ แต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนอีกคนเนี่ย โอ๊ย เราฝากท้องไว้กับเขาได้ แล้วเขาจะแบบว่าชาววัง อะไรอย่างเงี้ย แบบว่าวิ วิจิตรในการจะทำประดิดประดอย อย่างงี้ค่ะ อา ใช่
อืม อือ อือ ๆ ๆ อ๋อ มีความประดิดประดอยด้วย โอ้ ทำรสชาติอร่อย แล้วก็เหมือนมีความประดิดประดอยด้วย ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ แล้วก็เมนูแบบ โอ้โฮ คิดได้ยังไง เพราะว่าเมืองที่เราไปอยู่มันค่อนข้างจะจำ กำ เขาเรียกไร จำกัดวัตถุดิบเหมือนกัน อา ใช่ เพราะว่ามันไม่ใช่เมือง มันเป็นเมืองอิสลามที่ไม่มีหมูเนาะ เพราะฉะนั้นน่ะ ก็ต้องทุกอย่างอะค่ะทำจากไก่ ซึ่งจริง ๆ อา อย่างเช่นแบบเมนูน้ำเงี้ยว อย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกว่า ไม่รู้คุณรู้จักเปล่า น้ำเงี้ยวทางเหนืออะค่ะ?
วัตถุดิบ อา โอ้โฮ อะฮะ

แน่นอนที่สุดค่ะ ก็คือเหมือนเราเห็นพ้องต้องกันว่า เอ่อ อยากกินต้มจับฉ่ายเนาะ เออ ซึ่งเราอะก็ไม่ได้ ไม่ได้ชอบกินเนาะ แต่ก็รู้สึกแค่แบบ เออ มัน มันอาจจะเยียวยาจิตใจให้เราได้ ในวันนั้น อะไรอย่างเงี้ย เลยรู้สึกว่าแบบ อา ลองไปเปิดยูทูบ ดูซิ หาดูซิ ว่ามันทำยังไง ไอ้ต้มจับฉ่ายเนี่ย มันแค่เอาผักมาต้ม ๆ มันน่าจะไม่ยาก แล้วก็อาจจะมีเนื้อกง เนื้อไก่ใส่เข้าไปนิดหนึ่ง อา ซึ่งที่นี่ก็พอมี ก็เลยแบบคิดว่า เมนูเนี้ยไม่น่ายากค่ะ ก็เลยเหมือนแบบว่าไปหาทำ แต่ว่าด้วยความที่ไม่ทำกับข้าวเนาะ คืออุปกรณ์ในห้องอะ มันก็ไม่มีอะไรเลยค่ะ เหมือนเด็กหออะเนาะ เปรียบเทียบก็เหมือนเด็กหอ เราก็มีแค่หม้อหุงข้าวกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็หม้อหุงข้าว ใช่ หม้อหุงข้าวของ รูมเมต อย่างเงี้ยค่ะ เราก็หุง
อ๋อ คิดถึง อา ๆ ๆ เออ อ๋อ เออ ๆ ๆ อือ เออ อะฮะ อืม อ๋อ มีแค่หม้อหุงข้าว เออ ๆ ๆ แล้วอย่างงี้ เราต้องออกไปซื้อผักซื้อไก่ อะไรด้วยไหมคะ?
ก็ไปค่ะ ก็ไปตลาด แล้วก็เอาจดจากที่ในยูทูบอะค่ะว่า มันใช้อะไรบ้าง ซึ่งมาถามตอนเนี้ย ก็ต้องบอกนะคะว่า จำไม่ได้ แต่รู้ว่ามีผักนู่นนี้นั่น 1 2 3 4 มี มีซอสดำ ๆ อะไม่รู้ซอส อะไร ค่ะ แล้วก็มีผักตามมีตามเกิด พูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะ มีอะไรก็ซื้อมาใส่แล้ว ใช่ แล้วก็มีไก่ โครงไก่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็เหมือนพอได้อยู่ ก็ไปหาอุปกรณ์ อ่า ไปหาวัตถุดิบมา เสร็จแล้วก็ช่วยกันกับ รูมเมต ค่ะ แล้วก็เหมือนแบบวันนั้น ก็จำได้ว่าหุงข้าว โธ่ ชีวิตน่าสงสารว่า หุงข้าวแล้วมันก็มีหม้อหุงข้าวอยู่อันเดียว ใช่ไหมคะ หุงข้าวเสร็จ ก็ต้องตักข้าวแบ่งใส่จานกันอะค่ะ แล้วก็
<chuckles> อืม <chuckles> อา ๆ ๆ เออ ๆ ๆ ๆ เออ หาอะไรได้ก็ใส่ไป อา แล้วก็ไปชอป อืม อืม อือ แล้วยังไงต่อคะ? <chuckles> <chuckles> อ๋อ แล้วก็มาต้ม อ๋อ เออ ๆ แล้วก็มาต้มจับฉ่ายต่อ อือ
ไปล้างก่อนเนาะ ไปล้างหม้อหุงข้าว แล้วก็มาต้ม จำได้ว่ามันเป็นการทำกับข้าว ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะ เพราะทุกทีเราก็แค่แบบทำมาม่ายังพังอะ มันลุ้นมากเลย เพราะว่า รูมเมต เราก็เป็นสายเดียวกับเรา เขาอาจจะไม่พังเท่าเรา แต่ก็ไม่ใช่คนทำกับข้าวเป็นอะค่ะ ก็พยายามแบบ เหมือนจำได้ว่า แบบมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะ ก็แค่เอาไปใส่แบบว่า เฮ้ย มันต้องมีสีดำ ๆ นะ เราต้องใส่ซอสอันเนี้ยลงไป แล้วก็พยายามชิม ทีละนิด ทีละนิด อย่างเงี้ยค่ะ จนแบบรู้สึกว่ามันพอได้แล้วล่ะ มันก็พอกล้ำกลืนไหวนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <chuckles>
<chuckles> อืม <chuckles> อืม อ๋อ อืม อ่า ๆ อือ เดี๋ยวนะ ก็คืออันนั้น คือเราต้มแบบในหม้อหุงข้าว ใช้หม้อหุงข้าวเลยเปล่า หรือว่าเราใช้แบบเอาหม้อไปตั้งบนเตาแก๊ส แล้วก็ต้ม?

อาฮะ คือเรา จะลองทำกินเองเหรอคะ?
เอาแค่ปรุง ไม่ค่ะ ปรุงให้อร่อยอะยังไม่ได้เลย
อ๋อ ปรุงรสก๋วยเตี๋ยว
ใช่ค่ะ มัน มันไม่หวานไป มันก็เปรี้ยวไป กินไม่ได้ ก็คือเป็นอันรู้กันว่า ถ้าเกิดว่าไปนั่งกินแบบร้านที่เป็นร้านประจำในหมู่ แบบว่าปากซอยบ้าน อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเขาก็จะต้องแอบชำเลืองมาแล้วว่า เราอะจะสั่งถ้วยใหม่เมื่อไหร่ เพราะว่า ใช่ค่ะ
อ้าว จริงเหรอคะ? คือเราปรุงจนแบบมันกินไม่ได้เลยเหรอ?
ใช่ ก็คือเหมือนเป็นคน เขา คือเราเคยถามแบบว่าเหมือนคนที่เขาชอบปรุงก๋วยเตี๋ยวให้เรา ก็คือเจ๊เรา เงี้ยค่ะ เขาก็จะแบบว่า เราก็ถามว่า "มันมีสูตรอะไรไหม?" เขาก็บอกว่า "ให้ชิมก่อนแล้วค่อยปรุง" อา ไอ้นี่ก็แบบเปรี้ยวจัด ก็คือแบบไม่เคยปรุงเลยค่ะ เออ ไม่เคยชิมก่อนเลย ก็จะเหมือนใส่ไปก่อนว่า อุ๊ย ชอบกินเผ็ดอะ อยากกินแซ่บ ๆ ก็จะใส่ ๆ ๆ ๆ จนแบบว่า อืม แบบมันเยอะแล้วก็ใส่เปรี้ยว ใส่อะไรของเราก็ไม่รู้ พยายามคิดว่า เดี๋ยวมันจะต้องแซ่บ อะไรเงี้ย มันเกินคำว่าแซ่บไปเยอะอะค่ะ กระเพาะพัง อารมณ์นั้น เราก็แบบ
อา ใช่ ค่ะ อ๋อ <chuckles> เออ เออ โอ้โฮ <laughs> แล้วเรา เราเคยแบบค่อย ๆ ปรุง ค่อย ๆ ใส่ไหมคะ? แล้วชิมทีละนิดแบบนั้น เราเคยไหมคะ?
เหมือนเป็นคนลิ้นพังหรือเปล่าอะคะ? มันเหมือน อะพอ เหมือนแบบพอค่อย ๆ ใส่เนาะ เราก็ค่อย ๆ ชิม เราก็รู้สึกว่า อา อันเนี้ยมัน มันขาดตรงนี้ พอใส่ตรงนั้นเติมเข้าไปมันก็กลายเป็นเยอะโดดขึ้นมา อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเหมือนแบบว่า เนี่ย เจ้าของร้านเขาจะเริ่มมองว่า "เอาถ้วยใหม่ไหมหนู?" อะไรอย่างเงี้ย ก็กลายเป็นว่าต้องได้สั่งถ้วยใหม่ทุกรอบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็กลายเป็น
<chuckles> อา เออ มันขาดตรงนี้ อา ล เละ ไปเลย อ๋อ อ๋อ จริงเหรอคะ? คือปกติแสดงว่าแบบเป็นคนชอบกินแบบรสจัด รสแซ่บ อะไรแบบนี้อยู่แล้วเหรอคะ? อืม
ใช่ ใช่ค่ะ แต่ด้วยฝีมือที่มีเนี่ยเนาะ ก็คือเวลาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยว หลัง ๆ ถ้าไปกินคนเดียวอะค่ะ ไม่มีเจ๊ไปด้วยเนี่ย ก็จะไม่ปรุงค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากสั่งถ้วย 2 ก็จำเป็นต้องกินที่แบบ แบบนั้นไป ไรเงี้ยค่ะ เราก็ ใช่ค่ะ นี่ นี่คือความเก่งกาจเรา เป็นไงล่ะ จะไปถึงเมนูที่ปลอบใจได้ยังไงใช่ไหมคะ? <chuckles>
อืม อ๋อ จริงเหรอคะ? อือฮึ <chuckles> อ เออ ๆ ใช่ ๆ อา ๆ ไหนลองเล่าให้ฟังสิคะ